Nggak sih, tapi pernah pernah sih bikin salah cuma nggak yang sering-sering gitu, nggak.
Itulah Kak sering, oke. Mmm, jadi akarnya pernah ini pernah, eee, ada nggak orang yang we kesal kamu tapi dia langsung minta maaf?
Mhm. Langsung minta maaf? Dia langsung minta maaf?
Iya, iya. Salahnya dia tahu dia salah, dia langsung minta maaf, pernah nggak?
Eee, ada sih orang kayak itu, cuma ada juga nih orang yang kayaknya tuh nggak sadar-sadar gitu Kak.
Mhm. Nggak sadar-sadar, iya pasti sih pasti sih. Itu orang yang nyebelin juga sih. <clears throat> Iya. Mhm. Oh kamu tim yang kayak gitu berarti?
Itu yang <chuckles> Itu nyebelin kayak gitu. Dan kayaknya aku tipe yang kayak gitu deh. Eee, mungkin buat buat salah satu atau 2 orang, nggak semuanya.
Mhm, mhm. Mmm.
Tapi kadang tuh, aku kayak gitu, gitu. Aku susah maafin orang lain.
Oke nih Oh.

Iya, iya kan?
Nih, kok, m lega lega, karena aku dari awal ya pikirannya orang tuh dinamis. Jadi aku nggak emang nggak berharap banyak orang itu berbuat salah ke aku. Gitu sih. Yang harusnya yang harusnya diutamain itu kamu sih, kamu kan susah nih maafin orang. Nah, perasaan yang kamu rasakan selama maafkan apa nih?
Berarti lega ya perasaannya? Mmm. Oke, menarik. Mhm mhm. Iya, betul. Setelah memaafkan ya? Mmm, lega ya, karena kan ini urusannya sama kerjaan tuh.
Mhm. <clears throat> Ya.
Jadi kayak kalau ngerjain sesuatu dan kebetulan dia itu di tim yang kita tuh harus koordinasi, gitu loh.
Heeh, ya. Oke, mhm.
Jadi kayak lebih, mungkin lebih gampang kerjanya, lebih lancar gitu lah, karena nggak kebawa, eee, dendam-dendam pribadi, gitu lah. Gitu sih kalau aku.
Mhm. Iya, mhm mhm. Apalagi soal kerjaan ya, soal duit ini ya. Jadi kayak, kalo semisalnya mhm, kok selalu kalau misalnya, sama teman kerja tuh, apa partner kerja tuh kayak, aduh, agak ini gitu, masalahnya nih duit nih.
Iya. Iya, soal duit ini masalahnya. Waduh, susah banget gitu loh, karena kebawa ampe tidur, gitu.
Iya, benar benar benar benar. Tapi tapi kamu ini ya berarti udah udah, mmm, maafin orang yang tadi itu ya?
Iya. Iya.
Tapi kalau nah kamu kan udah maafin nih, pastikan pernah sakit hati nih.
Mmm.

Mhm, karena sifatnya yang kayak gimana ya, dia tuh susah banget untuk berubah gitu loh
Ndak bisa ditoleransi. Oh, iya, mhm mhm.
Kalau bahasa Jawanya tuh apa ya, dablek.
Dablek ya, aduh aku juga kurang tahu bahasa Jawa sih ya. <chuckles>
Iya. <laughs> Oke bolehlah aku kasih tau itu kosakata baru.
Mhm, dablek emang.
Dia susah banget gitu, mhm.
Tapi ada alasan lain nggak? Apa? Ad alasan lain nggak yang kamu tuh susah buat maafin orang? Mhm. Kamu ka kamu kan apa? <clears throat> Nggak sadar ya. <chuckles> Oke.
Terus kalau kamu sendiri nih Kenapa? Alasan lain ya, mmm, karena mungkin nggak sadar kali ya. Kadang tuh gini loh, <chuckles> karena mungkin dari perkataan kita gitu ya, terus ternyata menyakiti orang lain, ya kan. Nah kita tuh gak sadar kalau itu tuh nyakitin dia gitu. Nah itu tuh yang kayaknya agak susah gitu.
Gimana gimana gimana? Mhm mhm. Iya. Heeh, oke. Mhm, mmm.

Jadi susah dilupain?
Tapi, teng tapi kalau aku ya, kalau aku tuh tipikalnya emang yang sakit hatinya lama, tapi mudah maafin gitu.
Mhm. Hmm. Hmm, aneh ya?
Iya, jadi ada perasaan-perasaan yang masih sakit hati, tapi ya udah udah ikhlas gitu.
Oke oke, menarik menarik sih.
Telat mungkin karena karena mungkin aku ada prinsip itu ya, eee, orang tuh dinamis ya, tapi ya kesalahannya dia buat ke aku tuh masih ada gitu masih kerasa gitu jadi agak
Mhm. Mhm. Oh.
gitu ya, jadi agak sakit gitu kalau misalnya walaupun udah dimaafin gitu.
Mhm mhm mhm. Berarti kamu tau dong bedanya kamu udah maafin orang sama kamu melupakan kesalahan orang?
Tapi mhm? Mmm, bedanya ya <tsk> kalau kalau udah beda ya, es sebenarnya kalau ma kalau secara spesifik aku nggak tahu ya cara bedainnya gimana ya. Tapi kalau semisalnya akunya maafin orang ya, berarti <clears throat> seharusnya, eee, seharusnya aku nggak mau mengungkit itu lagi gitu, kalau aku udah maafin seseorang ya. Tapi kalau misalnya ngelupain kesalahan orang tuh menurut aku, eee, agak susah gitu kalau aku pribadi ya. <tsk> Karena karena eee, aku pernah denger istilah tuh kita tuh nggak pernah diajarin buat ngelupain gitu, tapi kita diajarin buat ngingetin.
Mhm. Iya. Betul. Mhm. Mhm. Oke.
Jadi kalau ma untuk melupain o ngelupain ngelupain sek suatu ya, itu tuh susah.
Mhm.
Apalagi ngelupain hal-hal yang bikin kita sakit.
Ih, bener.
Iya gak?
Bener banget.
Jadi, <clears throat> kalau bedanya ngelupain kesalahan itu menurut aku, apa ya, terlalu ini banget sih kata-katanya terlalu susah sih ya. Karena lupa itu ngelupain tuh susah, gitu.
Mmm. Iya sih, apa lagi disakitin lagi.
Mmm, iya bener banget tuh. Kok disakitin?
Kalau menurutku ya, menurutku nih kalau memaafkan tuh memaafkan tuh artinya kamu udah kayak, mmm, ikhlas lahir batin gitu, paham gak? Kayak kamu udah maafin dia, kamu udah, eee, enggak kamu udah ngelupain kesalahan dia.
<clears throat> Iya, menurutmu gimana? Ikhlas lahir batin, mhm. Mhm? Mhm, oke.
Jadi kembali kembali suci gitulah istilahnya.
Hmm, oke. Yang beneran banget nih? <laughs>
Kaya Lebaran ya. <chuckles> Tapi kalau melupakan kesalahan orang itu, eee, kamu tuh masih ada rasa dendam
Mhm. Dendam? Hmm.
tapi gak yang dendam banget gitu loh.
Oke.
Kayak kamu cuman ngelupain kesalahan dia, tapi kamu gak memaafkan dia, paham nggak?